Ah oui d'accord! Tu l'as emmené visiter le vrai Daouhët du coup. Il a vu le il a vu le semblant de Dahouët, enfin le Dahouët local de la Suisse. Tu l'as emmené jusqu'où après?
Le vrai Dahouët pour le coup. Le le le Dahouët d'origine celui, heu, celui que j'ai recopié, heu, 10-15 fois ailleurs, là je l'ai ramené à la source du Dahouët, heu, du vrai Dahouët et j'y vis aujourd'hui
Mmh. OK. Et est-ce qui du coup il a vu, heu il a vu justement les similarités? Heu, pourquoi, heu, tu avais choisi l'autre endroit pour faire Daouhët, heu? Seulement
Ouais. Bah c'est ça qui est étonnant, quoi, c'est qu'il a reconnu Dahouët sans jamais l'avoir vu avant.
Ah ouais! Génial! Donc en fait il y a un Dahouët, heu, dans tous les continents, heu, tous les pays, quoi.
Bah dans tous les pays où je suis allée déjà, mais mais, par e par extrapolation, je pense qu'il y a un Dahouët pour tout le monde et partout sur cette planète.
Ah ouais, c'est magnifique, ça. Et et du coup, heu, à à chaque fois que tu arrivais dans un nouveau pays, c'était un peu un des 1ers trucs que tu faisais, alors?
C'est ça, fallait que je me trouve mon Dahouët.
D'accord! Et puis c'était l'occasion de randonnées sympathiques, de voyager un peu plus, j'imagine, en plus?
Exactement, beh aller à découverte en vélo, heu heu, essayer de essayer de trouver un Dahouët pas trop loin quand même pour qu'il s pour qu'il soit accessible, tu vois? Et heu, alors généralement c'est, heu à 20-30 minutes, 40 minutes le plus loin, quoi. Même à Tokyo j'ai réussi, j'ai réussi à trouver un Dahouët dans la dans la montagne à à 40 minutes du centre de Tokyo, quoi.
Mmh. Ouais. Ah ouais mais c'est C'est c'est génial! C'est magique, Dahouët, tu le trouves partout et c'est toujours proche de toi, quoi! C'est c'est génial! OK, cool.
<laughs> C'est ça! C'est Dahouët à toutes les sauces et et finalement aujourd'hui, j'ai repris la la recette, heu, originale et je vois Dahouët chaque jour qui passe, maintenant.
Mmh.